لأ على طول، لدرجة إن ال صحابي وزمايلي اللي حواليَّ في الشُّغل، بيقولوا لي: "يا ابني إهدا، إهدا فكر الأول، قُل له مثلًا يعني يبقى في تفكير كده شوية قبل ما تاخد القرار أنت هتشتغل إزاي، آآ، وقبل ما تعمل حاجة كده يعني خُد وقتك، يعني مش لازم تدي له هو مش مستني منك الرد دلوقتي." أنا أقول لهم لأ، أنا لو ما رديتش دلوقتي هيقولوا عليّا مش عارف وبتاع وكده، كان لازم أرُد، فيعني واضح إن الموضوع معايا يعني مُتكرر بشكل كبير، لدرجة إن مُلاحظات اللي حواليَّ بقوا يبتدوا يعلقوا على الموضوع ده، وابتدوا إن هُم يقولوا لي الموضوع ده غلط معاك كمان، يعني ده يمكن أكتر حاجة ضايقتني كمان إن الناس بقت تلاحظ الموضوع ده فعشان كده يعني خلاص بقيت عايز أشوف له حَل، يعني عايز أتعامل مع ده.
إمم. إمم. إمم. فاهمك. أيوه، حاجة صعبة فعلًا، فعلًا حاجة صعبة إن أنت كمان اللي حواليك يبدؤوا ي ي ينظَّروا بقى، أو يقولوا لك خُد بالك أو بتاع، فتبدأ أنت تحِسّ بضيق من ناحيتُهم، فأنا مُتفهم حِتّة زي دي طبعًا إن أنت م مش عاجبك فكرة إن هُم يعلقوا على تصرفاتك أو كده، فأنا مُتفهم حِتّة زي دي جدًا، آه، طب وعلى كده أنت ال الموضوع يُعتبر كده بشكل عام في حياتك، والّا الموضوع متوقف على الشُّغل وال والشرا بس والأيا أيام التسوق والنزول وكده، والّا الموضوع أنت حاسِس إن هو في حياتك كُلّها، بتاخد قرارات كتير م بسرعة؟
أكيد. لأ. لأ، حاسِس إن هو يعني موضوع الرَد المتسرع ده، بقى عندي زي عادة يعني على طول يعني أرُد وآخُد قرارات سريعة، حتّى هاقول لك حاجة، يعني لمّا ييجي حد مثلًا يشتكي لي من حد إن هو صاحبه مثلًا، وعمل معاه مشكلة وبتاع، أقول لُه يا عم خلاص ما تصاحبوش تاني، ردي كده على طول من غير ما أفهم حاجة، ولا أقول له طب الموضوع أتكرر معاك والّا كده، أرُد عليه أي رد أهم حاجة الرد يبقى سريع، أقول له خلاص ما تصاحبوش تاني ودوَّر على صاحب غيره مثلًا، فبرضه بي يعني بيعمل لي مشكلة، إن أنا ممكن أنصح حد نصايح م تضُره ما تنفعهوش، فالموضوع مش مش حلو، يعني حكاية إن أنا باخُد قرارات سريعة دي، يعني لأ، حاجة عايزة أتعالِج منها، عايز أهدى شوية وأركِز كده.
امم. آه. إمم. فاهمِك. امم.

آه، هاقول لك. يعني هو غالبًا بيبقى ف في ب أغلَب حاجات يعني في 90% وأكتر كمان من القرارات اللي باخُدها، ب يعني باخُدها على طول من غير تفكير. يعني مثلًا في الشُغل مثلًا لمّا ييجي مثلًا مُديري يقول لي "إيه رأيك في الموضوع ده يتعمل إزاي؟" على طول بارُد رَد أقول له "يتعمل ب1، 2، 3، 4 وده أحسن حَل يعني وهنشتغل عليه في ال في الفترة اللي جاية إن إحنا نعمله" ما ه ما هو ما أكونش بقى فكّرت ولا قعدت ولا اتكلّمت مع فريق العمل بتاعي وباحس إن أنا دَبّست نَفْسي في حاجة فاهِم، على أساس إن أنا أكسب بقى ثِقة المُدير ويقول عليّا إن أنا الرَد بتاعي جاهز على طول وإنه ما يتخيّلش مثلًا إن أنا يعني لو ما رَدِتش بسرعة ممكن أكون ما باعرفش أعمل الحاجة وكده، ده اللي بييجي في دماغي ساعتها. باقوم واخِد ال على طول القرار معاه ويعني وبعد كده بقى آجي لمّا أقعُد أقول إيه ده، ده الموضوع هياخُد منّي مجهود، ده أنا ممكن كنت أقول له مثلًا إن إحنا نشكِّل مجموعة عَمَل مثلًا ونجيب ناس تانية مثلًا من إدارات تانية، يعني دي من من ضِمن الحاجات. آآ، في ال في البيت مثلًا يعني برضه في القرارات بتاعة الشِرا بقى، يعني لمّا أنزل مثلًا أكون في الmall أو في hypermarket مثلًا كبير وكده ولقيت في مثلًا عَرْض ال على تليفزيون مش هاقول لك عَرْض على علبة جبنة ولا بتاع، عَرْض على تليفزيون نازل وأنا مش محتاج تليفزيون أصلًا تمام، تلاقيني خَدت قرار الشِرا على طول و ودفعت بالvisa وبعد ما أرجع ما ألاقيش مكان أصلًا أحُط في مثلًا في الجهاز اللي أنا اشتريته مثلًا زي التليفزيون ده وأقول أنا جِبته ليه فاهِم، ويعني لدرجة إن أنا حصلت معايا إن أنا عَرضْت حاجة أنا جِبتها للبيع بعد كده عشان ما لقيتلهاش مكان عندي في البيت بعد ما كنت اشتريتها، فده بيعرّضني لمشاكل دايمًا، فمش عارف أعمل إيه في الموضوع ده.
إمم. فاهمك. إمم. إمم. آه. فاهمك. إمم، يعني الموضوع بس مش آه، لأ، أنا مُتفهِّم إحساسك جدًا يعني وإحساسك في مَحلُّه، اللي هو الموضوع برضه بيأثّر عليك من نواحي تانية، مش بس في إن أنت عايز تثبت نَفْسك لمُديرك، أنت ممكن تقول الموضوع و وتلاقي إن الموضوع محتاج منّك وقت ومجهود كبير وأنت اتحطّيت في خانة الياك كده، إن أنت محتاج تخلّصه بسرعة، فده ف طبعًا في ضغط في الشُغل وضغط في الحياة. كمان موضوع الشِرا ده شيء صعب، لإنه هيو هي هيبوّظ معاك الميزانيّة. فأنا مقدّر حتّة زي دي جدًا ومُتفهِّم إحساسك وإحساسك في معل مَحلُّه يعني وحقّك حقّك تقلَق بصراحة. بس يعني أنا عايزك تهوِّن على نَفْسك كده والموضوع إن شاء الله يبقى بسيط تقدر تحلّه بسهولة يعني. بس هو أنت الفكرة إنه أنت بتبقى بت يعني إيه اللي حاسس بيه قبل الموضوع، يعني بتبقى أنت في حتّة الشِرا دي، هل أنت فعلًا الموضوع بد بالنسبة لك بسبب العروض وبسبب الحاجات دي، والّا إيه اللي بيخلّيك تاخُد قرار الشِرا يعني نَفْسه؟